Mo sa totoo lang, nahihirapan akong mag-budget kasi kung minsan, ah, kahit, ah, naka-budget na para sa pangangailangan namin kung may nakikita ako parang hindi ko maiwasan na bibilhin yun. Di ba halimbawa, 'pag, uh, m mas lalo 'pag sa Facebook. Di ba marami kang magkikita dun na mga advertisement, ganun. Kung minsan, kahit wala akong, ah, balak na bibili, 'pag yung nakikita ko, "Parang ang ganda nito." Kaya kung minsan yun, nakukuha ko yung budget namin sa luho ko, mm. Kaya kung minsan, sabi napapagalitan ako ng mister ko sabi, "Bakit? Nagkulang na naman yung budget." Na kung minsan hindi ko na nga sinasabi sa kanya na naibili ko na pala, kung ano-ano, oo. Kaya yun nga yung problema ko, yung parang hindi ko mapigilan na, ah, bibilhin yung ano yung gusto ko. Kasi siguro, dahil nung bata pa ako, hindi ko nakukuha yung ano, yung gusto ko. Kasi nga di ba, ah, lumaki akong mahirap. Natatandaan ko nung bata ako, nung graduation. Parang hindi pa kami makakabili ng mga damit na kung baga, yung bago, ganun. Meron pa nga yung time na nakipag-graduation ako, naka-uniform pa nga ako. Kaya nung naka-graduate na ako, alam mo ba na lahat 'pag may sahod ako, binibili ko yun ng mga pangangailangan ko. Damit, ganun. Sapatos, ganun. Oo, pero kung minsan din naman, bumibili din naman ako ng pangangailangan ng kusina namin, oo, nung dalaga ako. Pero yun ang talagang problema ko, hindi ko siya talaga parang nate-temper ako, natutukso ako 'pag may nakikita ako. Mas lalo kung yung nakasut nakasuot, eh, parang bagay niya. Sabi ko, "Uy, parang ang ganda yun. Parang ang gandang bilhin." O kaya kung minsan, na kahit wala sa budget, kinukuha ko yun. So, ano kaya yung ang iyong dapat kong gawin para sa ganun ay hindi ko nagagasto yung mga yung budget para sa pangangailangan naming pampamilya?
Mm. Hmm. Hmm, mm. Mm. Mm. Oo. Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Nabibili, oh. Mm. Oo, oo. Mm. Alam mo, naiintindihan naman kita at, ah, meron ka naman palang parang pinanggagalingan kung bakit parang, ah, bili na napapabili ka ng mga luho mo. Kasi parang ngayon bumabawi ka sa sarili mo 'no na dati, eh, parang, ah, hindi mo nabibili para sa, ah, kumbaga para sa sarili mo. Pero puwede bang malaman kung ano ba yung panga mga luho mo na 'yun na, ah, nabibili mo? Mm.
Mm. Oo. Halimbawa yung mga damit, sapatos, yung mga pampaganda. Kung minsan nga yung yung last nga, eh, 'di ba, nakita ko yung, may nakita akong yung ano, yung tawag dun, yung pampa-sexy sabi nila, kahit ang mahal-mahal napabili ako sabi tapos nung pagdating hindi naman pala totoo yun. <chuckles> Kumbaga, talaga yung mga advertisement kung minsan kasi talagang, yung napapabili ka kahit ayaw mo sana. 'Yung yun nga yung problema ko 'pag 'pag sa sarili ko ganun, gusto ko bibilhin ko 'pag nakita ko na yun, oo. Kaya ang sabi ko nga kanina sa'yo na kung minsan, eh, bakit parang nagtatanong yung mister ko na parang, ah bakit nagkukulang yung budget? Pero kung minsan lang naman naintindihan niya naman kasi, ah, in kumbaga sinasabi ko san sa kanya na ganito kasi, parang kumbaga ine-explain ko yung sinabi ko sa'yo kanina na hindi ko naranasan noong bata ako, oo. Kaya kung minsan naintindihan naman niya ako. Pero kung minsan kasi parang nagi-guilty ako na, nabibi na na, yung budget na, yung pera o nagagamit ko para sa sarili, kumba parang napaka-selfish ko na 'di ba puwede naman sabagay kung sa mga anak ko kung minsan naman binibilhan ko naman sila ganon, oh. Pero yun nga mas marami yung binibili ko para sa luho ko parang ganon.
Hmm. Oo. Hmm. Hmm. Effective, oo, hindi ah, scam. Hmm. Mm, mm. Hmm, oo. Mm. Hmm. Ah, oo. Mm. Nagagastos mo. Mm, mm. Hmm. Mm. Oo. Hmm, talagang naapektuhan na nu yung luho mo yung, ah, yung pagbabayad nung mga kumbaga parang mahahalagang gastusin na sana ninyo 'no. Pero me meron na, dumating na ba kayo sa punto na parang, ah, wala na kayong pambayad dun sa, ah, kumbaga yung yung nakalaan na pera pambayad sana ng kuryente, eh, naigastos mo at ayun napulut tuloy naputulan kayo ng kuryente ganun? Ow or hindi pa naman dumating sa ganong punto.
Oo. Ay, hindi pa naman. Kasi hindi naman yung hindi naman 'pag bum bibili ako 'pag may binili kung maha example, gano'n. Hindi yung mahal. Pinipili ko naman yung kaya lang sa budget at hindi rin dere-deretso na bibili ako kumbaga. Ah, this week isa lang, then next week, isa lang. Pero siyempre alam mo naman ngayon, di ba mahal ng mga mabibili. Yung mga binibili nating mga product, mas lalo na yung mga gulay, ganun. Kaya talagang naaapektuhan yun, kasi nga para sana sa pangangailangan ng pamilya, sa kusina, ganun, oo, eh, nakukuha. Oo, kumbaga nahahati salubong.
Hmm. Ah, oh. Mm. Oo. Mm. Ah, oh. Napunta sa, hmm. Pero hindi oo, hmm. Pero okey naman siya at hindi naman palagi pala. Hindi naman pala, ah, kumbaga araw-araw na gumagastos ka para sa, ah, luho mo na Pero sa ngayon ano ba yung parang pinakaimportante na gastusin niyo ngarun ngayon or pinagkakagastusan?
Ah, hindi naman. Yung mga allowance ng anak ko siya yung isa kasi, isang high school, tapos yung dalawa, isang elementary, siyempre yung mga <breath> gagamitin nila allowance nila. Tapos kailangan din na handaan ko yung pangaynane panganay namin ng, ah, yung baon niya na u pang-ulam gano'n. Then kung minsan din yung kuryente, medyo malaki yung kuryente namin.
Hmm. Mm. Hmm, okey. Oh, so ang kailangan mo or pinagkakagastusan niyo talaga ngayon, ah, allowances at kuryente talaga, oo.
O pati na rin pala yung ulam, 'di ba, yung ulam kasi yung pinaka, ah, magastos na gina ah, pang-araw-araw na binibili natin.
Hmm. Oo. Oo. Pero sa ngayon, meron ka bang or meron ba kayong parang ah, ipon para sa emergency fund ninyo? Mm.
Sa totoo lang, wala. Kasi nga yung sahod ng mister ko, kulang pa sa amin. Kaya kung minsan nga, kahit ako, ah, nagkukwan din ako ah, business yung ukay-ukay then may maliit din kaming store, kaya <breath> kahit paano din naman parang hindi naman ako as in na-guilty kasi may naitutulong naman ako o kumbaga may naibabahagi din akong, ah, budget para sa amin.
Mm. Mm. Mm. Hmm, okey at least meron ka naman palang ah, kumbaga parang ah, pinagkukuhanan 'no, hindi ka lang kumbaga parang humihingi lang sa asawa mo, sa mister mo. Pero mahirap nga naman yung situation mo na, <sniffs> ah, yung kahit sana yung budget niyo sana, yung pera sana para sa pangangailangan niyo eh, minsan ay napupunta sa sa luho, 'no. And hindi nga talaga yun madali, yung pagtutok sa pangangailangan kaysa sa luho, pero posible yun kung meron kayong malinaw na ah, kumbaga plano, mm. Alam mo ah, maganda siguro na gumawa ka ng mga listahan, ah, listahan ng mga kailangan mo or kailangan ng pamilya ninyo, and then versus yung luho. And then ayun nga isulat mo lahat ng mga gastusin mo, <sniffs> pero kailangan na unahin mo yung mga pangangailangan. Tulad na lamang no'ng sinabi mo 'pag yung sa pagkain, ah, sa kuryente ninyo, allowances ng mga bata at saka yung iba pang mga ah, kailangan, nyo'ng mga bills or mga bayarin bago ilaan doon sa
Oo. Mm. Mm. Mm. Mm.
Kumbaga, sa luho. And ano din, ah, pagdating naman 'no, sa emergency 'no, ah, puwede kayong magtabi ng maliit na ipon para magkaroon kayo ng emergency fund kahit mga, ah, kumbaga 5-10% lang ng kita ninyo, kasi malaking tulong na rin yun para, sa mga hindi naman inaasahan na gastos, oo. Kasi kahit na gaano pa natin i-plano yung, ah, sa budget natin, may mga dumadating talaga na mga unexpected na gastos, 'di ba? Oh, pano na kung biglang may nagkasakit, o saan kayo kukuha, or, 'di ba? Kaya maganda rin kung meron kayong kumbaga parang emergency fund, and ayun, maliban din doon, magkaroon ka rin ng, ah, parang maliit naman na joy fund, iba naman yung joy fund sa emergency fund. Yun yung hindi mo naman kailangan na, ah, kumbaga totally na iwasan yung luho, pero puwede kang maglaan ng maliit na, kumbaga parang amount, or halaga para sa sarili mo, para hindi mo maramdaman na, <swallows> na parang na de nade-deprived ka nga. Kahit 5% lang din ng budget para sa, ah, sa mga treats, 'di ba, self treats, family treats or 'di kaya para sa mga, ah, sa mga hobby mo, mm. And ano iyo yun din yung, kumbaga kapag, kumbaga parang, kapag nagugustuhan mo or nakikita mo yung isang bagay, siguro alam mo, magandang ang gawin mo, eh, tanungin mo din yung sarili mo. Kung, ah, kailangan mo ba yun, or magiging beneficial ba sa'yo, yung, ah, yung bagay na yun? At kung kumbaga parang nate-tempt ka na bilhin yun ngayon, ang gawin mo, ah, huwag mo munang bibilhin ngayon and then kinabukasan, ah, kumbaga tignan mo ulit kung parang may urge ka pa rin na bilhin yun, eh, di kunin mo. Pero kung wala na, huwag mo ng bilhin, mm. Ayun, subaybayan mo yung mga ano, yung mga ga nagagastos mo din, oo. Maganda kasi kung alam mo kung saan din napupunta yung mga gastos baka, nasosobrahan na pala sa ano, sa, ah, sa pagbili ng mga luho, mm. Kaya i-track mo din yung ah, ah, nagagastos mo kasi malaking tulong din yun, mm. And, ayun nga, yung sinabi ko nga yung disiplina naman sa budget, hindi rin naman tungkol sa pag-iwas sa, sa mga luho, or di kaya sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo, kundi yung ano lang, yung parang, alam mo kung paano yung ligtas at tsaka kumbaga maayos na pamumuhay, parang ganun. Iprina-prioritize mo yung pangangailan mo pangangailangan niyo and mas malaki na din yung tiwala mo sa sarili mo, at tsaka yun nga, mas handa ka na rin para sa future ninyo, mm.
Oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Hmm. Okey. Oo nga ano, oo, ang ganda yung mga ads suggestion mo sa akin, so, puwede ko pa puwede kong isulat yung pinaka importante para sa ganon, yun yung unahin kong ah, ah, i-kuwan oo, yung budget, oo, ihiwalay. Then, hindi rin masama na bibili ako, basta hindi naman yung labis-labis kumbaga, kung ano lang yung talagang kailangan, oo. So, ah, lagi kong tatandaan yung mga yan, para sa gano'n hindi ako laging mate-tempt na bibili ng mga hindi naman kailangan, yung sabi mo nga kanina, kung ano lang yung kailangan yun lang yung oo, bibilhin ko. Hmm. So, salamat sa
Mm. Bilhin or pagkakagastusan. Oo. Mm, tama. Mm. Oo. Oo. Bibilhin mm, ayan ah, ma maraming salamat sa'yo.